Oye, cuéntame, ¿cómo decides entre disfrutar hoy o ahorrar para el futuro?
Ay, pues mira, eh, es algo difícil, porque a veces sí necesitas como todo el dinero, pero, eh yo trato de, em, o sea, de de tener un equilibrio, o sea, por ejemplo, de que cuando me llega el dinero a mi cuenta, ya tener así como que inmediatamente, o sea, y automáticamente se descuente algo de mi tarj de de ese dinero que me llega a un lugar de inversión. Entonces, ya así no veo el dinero. Y ¿por qué? Porque a ver, es como de, pues no quiero, o sea, es como de, pues bueno, por si lo necesito en el futuro, ya sea cuando esté muy viejita o a veces uno no sabe cuándo lo pueda necesitar. Y y además pongo un porcentaje, o sea, a lo mejor a veces es un 10%, si me está yendo bien de dinero, pues a lo mejor hasta 30% de lo que estoy ganando se va a eso, o a veces aunque sean así 10 euros, o sea, trato de que sí sea un hábito de de tener así dinero, este, ahorrado siempre por cualquier imprevisto, obviamente el objetivo es para cuando llega la vejez, pero la verdad es que, eh, últimamente me han salido como cosas que es así de necesito sacar de aquí y pues ahí voy jugando con eso. <chuckles>
<chuckles> Okey. Ah, vale. <chuckles> Claro. Claro y, por ejemplo, es esa parte que mencionas es es muy importante, el el muchas veces, em, pues se ahorra después de que se se distribuyen los los gastos, ¿no?, el dinero para, para cubrir los gastos o las deudas que se tienen, y y debería, en teoría, ser al revés la parte de de primero ahorrar y después tratar de de ajustar con con lo que resta de de los ingresos. ¿Tú, tú cómo, mm?
Ujú. Sí. Exacto.
¿Cua tienes alguna estrategia o alguna rutina, algún plan para para distribuir los ingresos, además de de esta parte que mencionas de de ahorrar el 10%, eh, como que tienes más apartados o únicamente es eso?
No, la verdad es que es eso. Lo que he hecho últimamente es como que, dentro de el dinero que que estoy separando, eh, una parte se va como una inversión que es como más, este, digamos, que más agresiva.
Okey.
Que está más pensada como, ah, pues, a mucho tiempo o sea, de este, que la estoy tratando de dejar como, pues, para dentro de 20 años o 30 años, algo así. Y tengo otra que es un poco más como, pues, como mi alcancía, por decirlo así, ¿no?, que tengo menos porcentaje de ganancia, pero, eh, también si necesito el dinero, pues lo puedo sacar y lo tengo disponible. Que más que nada, la verdad, lo uso, o sea, sí para temas que ya, o sea, no es como de: "Ay es que me tengo que comprar ropa, voy a sacar dinero, no, o sea, es como que, pues, a veces pasan, pues, desafortunadamente cosas que dices: "Pues, tengo que sacar el dinero porque si no me quedo sin donde vivir", o yo qué sé, ¿sabes? Cosas así.
A largo plazo. Okey. Claro. <chuckles> <chuckles> Sí y por ejemplo tienes, em, o puedes contarme alguna situación, alguna ocasión en la que tuviste que elegir entre precisamente el el gastar el dinero ahora o guardarlo para el futuro que quizá pues haya sido ya sea una em emergencia o quizá tu artista favorito iba a ir a la ciudad. Ay es que estaba este este instrumento, esta ropa, lo que haya sido que no puedo dejar pasar esta oferta, ¿algo así?
Ujú. Pues mira, más que nada fue, eh, par por cambiarme de casa, este, yo tenía algo de dinero así ahorrado y pues tenía que pagar, eh, ya sabes, la fianza y así, ¿no? Entonces, este, pues tuve que agarrar de ahí porque quería, pues, cambiarme, bueno, tenía que cambiarme de casa, ¿sabes? Y pues tuve que agarrar de ahí para poder pagar la fianza y, además, pedí un poco de dinero también prestado porque no me alcanzaba. Pero sí era así como de, bueno, pues.
Sí. <chuckles>
Pues era así como ese gasto así fuerte para hacer. Y dije, pues es que es como mi oportunidad para poder vivir en una casa en este lugar. Entonces creo que esa fue la última vez que, que saqué el dinero así.
Claro. Guau, y y por ejemplo, a ahora mencionas la parte de la vivienda que por supuesto es es fundamental y que, precisamente son esas oportunidades, tal cual lo dijiste. ¿Cómo cómo distinguir o cómo discernir entre cuando se presenta una oportunidad que de verdad debes tomar y cuando quizá es una oportunidad más idealizada que ni tan oportunidad ni tan única es?
Ujú. Sí. Ujú. Ay, pues mira, yo trato de hablarlo un poco como con mis amigos, este, y mi familia, ¿no? o sea, un poco como para, des te porque a veces sí soy muy impulsiva, aunque cada vez, pues ya lo manejo mejor, pero sí es, este, así como de decir, por ejemplo, con esto de la casa, ¿no?, que fue así de, "Oye, mira", eh era para alquilar, o sea, pero era así de, "Mira, está en esta zona, está en este precio, tiene esto, lo otro", y yo así como de, "Pues es que si no, o sea, tendré que pedir prestado y además tendré que sacar de mis ahorros, pero yo creo que, este, pues va bien, o sea, porque, pues para lo que yo necesito con mis mascotas, creo que no voy a encontrar un lugar así", ¿no?, y claro, a eso yo, por ejemplo, pues se lo conté a a mis amigos que con o sea, pues también viven por la zona y todo eso, y fue así de "No, tienes que agarrarlo, o sea, porque no vas a encontrar otro lugar así" y dice, "Pues aunque te endeudes, dice Diana, después, ya vas a ver qué", o sea, porque pues sí podía pagar el alquiler, nomás que era la cuestión de las fianzas, ¿sabes?, dice, "Pues después te aprietas un poquito así, este, el el cinturón y vas a ver que lo vas a sacar", pero un lugar así no lo o sea, es como de 1 en, no sé, f bueno, no voy a decir en un millón, pero o sea, sí está muy difícil encontrar algo así, ¿sabes?
Okey. Ah, okey. Sí. Okey. <chuckles> Claro. <chuckles> Claro y por ejemplo, ese ese consejo que te dan, el de a aprovechar la la oportunidad cuando se presenta y después el poder, tal cual lo dijiste, ajustarse e el cinturón, el quizá recortar, eh, otro tipo de de gastos. ¿Cómo, mm, cómo consideras que eso puede afectar o influir en en la economía de de una persona o en este caso en tu economía? Porque muchas veces sí se toma la oportunidad, sí se endeuda uno, pero ya después al momento de apretarse el cinturón ya es como de: "Híjole este, ay, me cuesta este y ya no ya no ni tan apretado está el cinturón".
Ujú. No, sí, no, mira, yo afortunadamente, o sea, tuve la suerte de que, por ejemplo, en esa casa, algo que pude hacer, o sea, tuve como herramientas para poder sacar dinero extra y poder empezar a salir más rápido de eso, porque, este, pues, por ejemplo, el tener una casa con patio, pues podía cuidar perritos, ¿no? O sea, además de mi trabajo, pues, por ejemplo, cuidaba perritos que a mí me encanta, o sea, así es como que ni es trabajo y, este, y, pues, se sacaba un dinerito extra, que si no tuviera una casa con patio, pues no lo podía hacer, ¿no? Este, y luego también, pues, tuve, este, así como de una amiga que así de: "Oye, hay un trabajo aquí en línea y no sé qué y este, te puede interesar y bla y así". Y pues también me quedé y fue así como de otro dinerito extra. Entonces eso me ayudó, o sea, claro que yo sabía que me tenía que esforzar, ya sea o apretándome el cinturón, o en este caso que sin querer salió de tener unos ingresos extras, o sea, sí es pesado.
Okey. Claro. Guau. <chuckles> Por supuesto.
Pero al final fue así como de, bueno, yo lo que quiero es, o sea, digo, va va con un objetivo que es, por ejemplo, pagar la deuda y volver a tener mi ahorro, ¿no? O sea, y ya está. O sea, para para lo demás sí tengo, pero claro, esto me ha ayudado un poquito como a, a decir: "Mira, se está recuperando todo con esfuerzo, pues sabemos que es con esfuerzo, pero bueno, ahí vamos.
Claro. Y por ejemplo, ¿qué qué tanta influencia tiene la la ideología? Bueno, seguramente alguna vez escuchaste hablar o alguna vez escuchaste la frase de, pues, para eso es el dinero, ¿no? Para gastarse, y para eso nacimos, para vivir, eh, en el afán, pues, de de quizá, mm, pues, excederse un poquito con con los gastos o caer, eh, en una parte de de libertinaje a veces, no siempre, pero a veces, em, ¿cómo cómo distinguir o cómo incluso controlarse en esos momentos en los que la la euforia puede puede vencer la parte de la razón en uno mismo?
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Pues mira, yo hace muchos años pensaba así y con las famosas tarjetas de crédito me superendeudé, ¿no? Y eran así en cosas que yo decía, ni siquiera sabía en qué me lo había gastado porque no era como que me hubiera ido de viaje ni nada, o sea, era así como de, ¿en qué me lo gasté?, ¿sabes? Y y tenía un buen salario y todo, entonces era así como de no puedo creerlo, ¿no? Entonces, fíjate que después de ahí, o sea, como que era, pues estar pagando, eh, las mensualidades, ahí se me iba todo el dinero, ¿sabes? Y era así horrible, porque decía, ¿y ahora cómo salgo de esto? Porque de verdad era así como que horrible, porque decía, por más que le intento no salía, y fíjate que me llegó, este, un pues no sé, conocí un, no sé cómo llegó a mí, sí por redes sociales o algo así, pues un chico, este, que impartió un curso como que se llama Reconfiguración Financiera y todo eso, bueno, entré al curso, me leí el libro y todo, y me ayudó bastante a a salir de las deudas y a saber manejarme mejor. Entonces, ahora, como yo ya viví esa parte de decir: "En qué me gasté el dinero" y eso de: "Ay, sí, el dinero crees que siempre lo vas a tener, pues ahora sí soy como que más precavida en el aspecto de que te digo, aunque sean 10 euros, o sea, yo los los los ahorro.
Uy. <chuckles> Claro. Okey. <chuckles> Sí.
Y solamente uso el dinero cuando te digo, sale algo que dices, pues no sé, o sea, por ejemplo, que me llegó a a a pasar de que, pues me enfermé, no, pues voy a voy a sacar el dinero de ahí porque tengo que pagar estudios y eso, dices: "Bueno, espero en algún momento, este, pues no tener que recurrir a los ahorros, pero justo para eso me gusta tener los ahorros, porque en esos momentos de imprevistos, o sea, te digo así fuertes, pues te sacan de ese apuro porque ya estás preparado, pues para atenderlos, ¿sabes? Entonces, eh, sí lo tengo muy metido eso de de de los ahorros, o sea, de de siempre aunque sea poquito, meterlo así a un lugar.
Sí. Sí. Claro. Pero ahorrar.
Ujú.
Claro, oye y por ejemplo, ¿cómo cómo consideras que influye la la familia, la cultura o incluso la la presión social a la hora de decidir si se disfruta ahora o se piensa e en el futuro?
Ujú. Ay, pues, bastante. Mira, yo, por ejemplo, tengo los 2 lados que o sea, de mi papá y mi mamá, que son superopuestos, y la verdad es que no comparto ninguno de los 2, porque, mira, por ejemplo, mi papá siempre fue así como de: "No, hay que disfrutar el presente y todo", y lo sigue haciendo hasta ahora, y tiene 74 años, pero, pues, yo lo veo que, pues, no pudo tener jubilación, este, pues, sí, sigue trabajando, pues, bueno, también le encanta estar de pata de perro y haciendo cosas, pero pues lo tiene que hacer, ¿no?, y de repente es así como que, pues sí me pongo nerviosa porque digo: "Pues, ¿cómo le hace él para vivir con o sea, pues así de tener 74 años y seguir trabajando y y pues preocupándose por el dinero", ¿no?, porque pues eso, ¿no? Entonces esa parte, pues me lo tengo muy marcado como de, pues tampoco es lo que yo quiero, ¿sabes?, pero por otra parte tengo a mi mamá que bueno, ella sí me gusta porque, pues, sí se preparó mucho para el futuro, para estar bien y todo eso, pero, pues, hablando con ella y viendo, dice: "Pues, es que yo no disfruté de muchas cosas de joven, o sea, de viajar, de pues, de salir o de hacer cosas o de darme un gusto así de l de lo que fuera", ¿sabes? Y claro, o sea, yo es o sea, estoy en esa parte de.
Okey. <chuckles> <laughs> Okey. Wao. <chuckles> Claro. Claro. Okey. Claro.
Mm, pues he estado así como esa parte de tratar de equilibrar esas 2 partes, porque para mí ninguna de las 2, pues está bien desde mi punto de vista, ¿no?, o sea, yo creo que se puede llegar ahí a un a un intermedio, porque además, o sea, sí entiendo que nunca sabes si vas a llegar a superviejo, pero y si llegas y no tienes nada, ¿qué pasa, no?, o sea. <chuckles>
Punto medio, claro. <chuckles> Sí, exactamente. Oye y, por ejemplo, em, mencionabas que muchas veces bueno, que tratas de de tener dinero ahorrado por si llega algún alguna emergencia, ¿no?, principalmente de salud. Em, en los temas financieros se habla mucho sobre sobre el cuidar ese tipo de de gastos, sobre el tener precisamente ese fondo de emergencia, pero, ¿tú qué tan importante consideras el cuidar la salud.
Ujú. Ajá. Ujú.
Por ejemplo, hay muchas hay muchas personas que se la pasan trabajando y se la viven trabajando y eso les genera estrés, les genera ansiedad, eh, distintas enfermedades, ¿no?
Sí. Ujú. Sí.
Pero, eh, un gasto de salud, si llega y es grande, te quita todo, todo, todo, todo. Entonces, ¿qué tan importante consideras tú que es el priorizar la salud al tener ingresos precisamente para después no tener tantas pérdidas?
Ujú. Total. Ay, total, yo creo que ahí tocas algo muy importante que pues es que, te digo, al al final y ahí es donde está el detalle, todo tiene que ser un equilibrio. Entonces, bueno, yo con ya, pues, estoy cerca de los 40, no no soy supersabia como los de 70 años, pero bueno, ya tengo así como mi experiencia, entonces, sí trato de buscar ese equilibrio de decir: "Oye, sí, estoy ganando, por decir algo así, mucho dinero, pero qué me está costando", ¿sabes?, este, o tengo que vivir a aquí y pagar un alquiler de no sé cuánto para poder estar cerca de este trabajo, pues no me sale a cuentas porque estoy superestresada, entonces, sí he llegado a un punto en el que valoro, pues a lo mejor es que a veces ganando menos dinero o con un trabajo más relajado y todo, pues te ahorras, como tú dices, más cosas, o sea, primero puedes ahorrar más dinero, a lo mejor con no no pagar un alquiler tan tan alto o o transporte o cosas así, y luego tener algo más relajado, pues también te hace no gastar en cosas que que la salud, entonces, creo que tenemos que estar muy pues como como poder ver esas cosas, trabajarlas para pues, saber cuál es ese equilibrio.
<chuckles> Okey. Claro. Claro, ser muy conscientes al respecto y pues pues bueno mu muchas gracias por por compartir tus tus experiencias, tus anécdotas, tu estrategia del ahorrar el el 10 por ciento o siempre tatrar tratar de ahorrar un poco aunque sea y, pues muchas gracias también por tu tiempo.
Exacto. Muchas gracias a ti por escucharme, que estés muy bien.